نسيت نَفْسك بقى.
آه، بانسى بقى بانسى في كُلّ الAction ده كُلّه، هناك بقى لمّا أدوخ بقى، آمم.
طَب أنت ما ب طَب أنت ما بتحاولش إن أنت يعني تاخد لحظة ولو حتى 10 دقايق مع نَفْسك؟ تفصِل دماغك خالص، ما بتعملش حاجة خالص عشان تفصِل كده وتهدى؟
أ أثناء الشغل مثلًا؟
آه.
آمم. يعني ال البيئة مش مهيّئة، البيئة مش كويسة إن حد يرتاح. أولًا أ مش عارف أجيبها إزاي، ما فيش ما فيش مثلًا أماكن للbreak <clears throat> آآ، ما فيش وجبات من الشغل، الشغل نَفْسُه ما بيأديش وجبات لحد. آآ، يعني مش عارف
<chuckles> بالضبط. كُلّه معتمِد عليك، يعني تقصد إن أنت كمان الشغل ما بيساعدكش إن أنت تاكل مثلًا، أنت لازم تعتمد على نَفْسك في موضوع الأكل.
آه، وحتة برضه آه، ما فيش مننا كتير، ففي نقص أصلًا في ال الناس اللي شغالة، ففي نَفْس الوق فبالتالي أصلًا يعني أنا لو أنا و وحد كمان مثلًا ت سِبنا المكان ومشينا، المكان هي زي ما نقول كده، المكان هيحصل له شلل.

آه طبعًا، يعني لما أكون راجع مثلًا من شغل 12 ساعة، وبعد كده أ أروَّح ألاقي حد بيكلمني يقول لي هي الحاجة الفلانية هنعمل فيها إيه، وأنت عملت فيها إيه، طب الدكتور مش عارف
بيضيّع وقتك.
آه، ي ي مش بيضيّع وقتي كمان، ده يجيب لي الهموم اللي أنا ما صدّقت خلِصت منها هناك، يجيبها لي لحد هنا في التليفون.
<chuckles> بالضبط، طب إيه أكتر حاجة بت بتخلّيك ح إن أنت حاسس إن أنت خلاص، أنت فقدت التوازن بتاعك وأنت محتاج إن أنت تاخد راحة؟
يعني آه، ف باحس أنا من نفسي كده اللي أنا بقى لي 5 شهور مثلًا ما رُحتش البيت، أو ما قعدتش في البيت، مع إني سايبه مثلًا أو أول إمبارح والّا حاجة أو من 3 أيام. باحس اللي أنا بقى لي كبيرة آه، باحس أنا كده ببعد أو جفاء كده زي ما بنقول، آآ، إن أنا بقى لي كتير ما رُحتش البيت أو حاسس إن أنا آمم بعيد أوي عنه.
ياه! للدرجة دي الشغل ممكن ياخدك من البيت كمان!
آه، ساعات باسهى كده وأسرح، يبقى الشيفت كده يخلص، م أنا أصلًا ساعات بانسى آكل وأشرب، <chuckles> فالموضوع الموضوع عندنا لازم يتعالج يعني، آآ بسبب إن ال الشغل بيبقى فيه ضغط شديد، طبيعة العمل يعني صعبة شوية، بيبقى مجال طبي وكده وطوارئ وبتاع. فبالتالي في ح كمية حالات وكمية أكشن.
<chuckles> إمم. ياه! ده شيء صعب الصراحة. لا لا لأ، صعب.
آه، ف فأنا في بداياتي في بداية الشغل، كنت للأسف أصلًا بانسى أشرب وبانسى آكل، هناك فين بقى؟ لم
<chuckles> طبعًا ده كان بيأثر على صحتك.
آه جدًا، لما ما هي دي تعتبر من حياتي الشخصية دي، اللي هي الشرب والأكل دي. كنت آجي آجي لأعلى
بالضبط، أيوه طبعًا. طب أنت أصلًا لما أأ، يعني معلش أنا هاقاطعك بقى بس أنا عايزة أعرف الحتة دي، أنت بتقول إن أنت أوقات ما بتعرفش تاكل ولا تشرب وبيبقى عندك ضغط جامد، بتعمل إيه عشان تفصِل شوية وترجع إن أنت تهدى كده عشان تسترجع تكمل شغلك؟

آه، لإن أصلًا من أيام الكُلّية آآ كنت اكتشفت اللي أنا لمّا زي ما نقُول كده أس يعني أنسجم في حاجة، بتشغلني تمامًا عن أي حاجة تانية بَرّه، زي مثلًا لو أنا عندي مشروع للكُلّية أو إن أنا عندي آآ مذاكرة معيّنة، بانسى خالص ال إمم، بانسى كل حاجة بَرّه.
إمم، ما بتشوفش بقى أي حاجة تانية خال طَب ما تقُول لي بقى، ماشي، طَب أنت مثلًا علاقتك بأهلك بقى إزاي كمان بتحافظ عليها برضه في عز ما أنت بتشتغل برضه؟
آمم بتبقى بقى إزاي مثلًا؟ آمم، اتصالاتهم دايمًا بارُد عليها، ما فيش حاجة اسمها مثلًا آآ ما أردش على على والدي أو والدتي أو أخواتي، لأ لاز لازم أرد حتى لو أنا في الدنيا أو أو ممكن أرد عليه أقُول له مثلًا إدّيني 5 دقايق وهارِن عليك أنا، أو أنا في مشكلة دلوقتي و وابقى أرِن عليك.
حلو أوي. ماشي، طَب أنت كمان بتدّيهم وقتهم في البيت إزاي؟ إنك تقعد معاهم وتسمعهم و وتتشاركوا مع بعض وكل حاجة؟